Eee, 2'nci ele gittiklerinde mi yoksa hani genel olarak mı?
Genel anlamda bütçe için uygun olacak birkaç tüyo.
Tamam. Eee, ben şöyle derdim, eee, bir kere minimalist, eee, bir tarz. Hani hem şık olur hem de çok bütçe gerektirmez. Bu nedir? Mesela çok sevdiğin, eee, bir kot pantolon vardır. Hemen sana kendimden örnek vereyim: Eee, benim, böyle, hani, 80'lerin 90'ların modası diyeyim, eee, yüksek bel, çok sevdiğim, eee, açık bir kot pantolonum var, açık renkli, açık mavi.
Hı hı. Hı hı. Evet, tabii ki. Hı hı. Hı hı. Evet.
Ve üzerine
Ama yüksek beller bu arada başka bir zamanda daha da moda oldu. Aslında 80-90 değil sadece ama.
Tabii, tabii, bir yerde de aslında belki günümüzde bile moda yani. Bi çok takip etmiyorum ama olabilir yani. Emm, sonra o onun üzerine, hani, €2'ya aldığın beyaz bir tişört <chuckles> bitmiştir ya, bu kadar al.
Değil mi? Evet, hay Evet, doğru. <chuckles> Hı hı. Evet. Ne kadar basit duruyor ama aslında ne kadar da şık olabilirsin, değil mi? Onu makyajla kombinleyeceksin, saçınla kombinleyeceksin.
Tabii, yani, eğer Tabii, aynen öyle. Bence burada aslında, eee, olay sadece kıyafet değil, eee, senin de dediğin gibi, hani, saçının, eee, işte, nasıl göründüğü, <sucks teeth> ııı, bir kere iç enerjin parlıyor mu? Yani, dışı geçeyim, hani, içten parlıyor musun? Eee, stressiz misin? Mutlu musun? Evet.
I hı. Hı hı. Takı, belki. Evet ve nasıl taşıdığın da çok önemli, değil mi oradaki aslında öz güveni bile kişinin. Hı hı.
Hı hı, aynen öyle, söylediğin gibi. Eee, dolayısıyla, hani, olay sadece ne giydiğimiz değil, eee, nasıl taşıdığımız, ııı, diye düşünüyorum. Eğer enerjimiz yerindeyse, eee, yaşadığımız hayattan mutluysak, tatmin olmuşsak, eee, ve eğer belli bir şekilde hijyenimizi ve bakımımızı koruyorsak, eee, aynaya baktığımızda iyi hissediyorsak, yani, bir kot pantolon, üzerine beyaz bir tişört, eee, bence yeterli yani. <chuckles>
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Bile ne kadar güzel parlayı parlayabilir. Evet, çok güzel bir bakış açısı seninki gerçekten, bunu söylemek zorundayım. Keşke herkes seninki gibi baksa. Hani, çünkü çok da fazla biliyorsun var ya, eee, işte, marka takıntılı kişiler, işte çok fazla bunlara önem verenler. Onların tabii ki kendi görüşleri, onlara saygı duyuyoruz ama aslında senin dediğin gibi bir kot pantolon ve beyaz bir tişörtle bile şık olmak mümkün, yeter ki senin enerjin güzel olsun. Sen sen onu güzelce taşı. Ben de aslında, eee, hani, eee, senin dediklerini de çok mantıklı buldum.
Aynen. <chuckles> <chuckles> Teşekkürler. Hı hı. Var, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Bence de. Evet. Hı hı. Evet, yani, eee, tabii ki, hani, bazen hepimiz isteriz. Hani, biraz daha fazla alayım. Hani, şöyle, eee, sevdiğin, eee, bir kıyafet bence hayatına da güzel bir enerji getirir. Hani, o yüzden ben, böyle, bütçem varsa eğer, eee, almam demem ya da bütçem kısıtlıysa ama, işte, eee, yemeğimi, evimin faturalarını hallettiysem, o zaman derim ki, ya, bakayım bakalım bir, hani, en fazla €5'ya hayatıma yeni enerji getirecek güzel bir şey bulabilecek miyim? Hani, bunu çok rahat yaparım.
Hıı. Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Evet. Evet.